Ah. Ah, bale dapat ano, aware sila. Kasi mas mapapansin talaga nila yung an kung ano talaga yung masustansya, kung alin yung, um, kung alin yung ma alam mo yung maganda sa katawan nila. Hindi lang yung basta kung makakain ka. Lahat naman din ng pagkain okey, pero kailangan din talaga sabayan siya nang maayos na diet, mindful eating kasi ano yan, eh, lahat ng ginagawa mo sa pagkain, babalik yan sa'yo, 'di ba? Mapasustansya man 'yan, mapa-cholesterol man 'yan, 'di ba 'yong gano'n. So depende yun. Magiging ano 'yan, eh, makikita 'yan, magre-reflect 'yan sa katawan mo, tsaka sa kalusugan mo siyempre. Kaya kailangan talaga mag-mindful eating kasi hindi naman habang buhay, eh, malusog tayo, kaya ng katawan natin yung mga ginagawa natin sa araw-araw, di ba? Lalo na 'pag tumat nagkakaedad ka na, kailangan talaga yun. Mm.
Mm. Mm, eh, sabagay alam mo Mm. Oh. Toto Oo, kasi ano, eh, 'no, kahit na hindi pa sa ngayon 'no yung epekto ng, ah, mga kinakain natin, eh, ah, talaga nga in time 'no, kung hindi man ngayon, eh, sa mga susunod na mga araw o buwan o taon, eh, babalik at babalik na yung parang, ah, pagsisisihan mo sa susunod. Oo, tama, oo. Ayun, ay maraming salamat pala dito sa ano, kwentuhan natin, ah, at marami rin akong, ah, nalaman sa mindful eating.
Oo. Tama. Oo, kumbaga ano lang, maging maagap. Oo, maging maagap. Ayun. Mm.